Iya iya, nggak suka banget makan sayur. Kalau makan itu aku perhatikan ya, kayak keponakan aku sendiri aja makannya itu kering Kak, kayak cuma nasi putih doang, terus ayam goreng tepung udah, gitu aja. <chuckles> Kering banget. <chuckles> Iya, nggak mau yang lain, gitu kan. Jadi, kebanyakan peminatnya tuh ayam, gitu kan. Nah, jarang banget yang kayak maunya ikan iya, mhm. Jadi, ya itu, ya dampaknya susah kan kadang-kadang dia juga jadi sering sembelit ya, ya gimana kan makannya cuman kering, nasi sama ayam tepung kan, nggak mau sayur yang kuah-kuah gitu kan, atau sop-sop. <chuckles>
Mhm. Mmm. Oh. <laughs> Ditambahin saus. <laughs> Iya. M jadi pilih-pilih ya, makanannya? Mhm. Bener banget sih. A Iya. Mhm. <chuckles> Iya iya, padahal kan, gizinya harus diperhatikan juga, gitu kan, tadi dari segi karbohidrat, mineralnya, proteinnya itu harus seimbang gitu kan, apa ya, istilah sekarang tuh kayak, lima se eh, apa, 4 sehat, 5 sempurna, gitu ya. <laughs>
Mhm. Mhm. Iya iya. Iya iya, sekarang ini agak kurang digaungkan ya, apa namanya, e pola iya, pola 4 sehat, 5 sempurna, waktu kita kecil kan di sekolah sering disebut gitu kan, nah sering didengar. Nah, sekarang udah jarang gitu, istilah 4 sehat, 5 sempurna, didengar. Jadi, ya anak-anak nggak kepikiran ke kesehatan, gitu kan, fokusnya ya ke main, eee, teknologi gitu kan, apa-apa sekarang kan. Nah, jadi, udah makannya nggak sehat, terus geraknya juga kurang ya, karena kebanyakan nonton Youtube ya kan, main HP. <chuckles>
<chuckles> Iya, jarang banget. Iya. Mhm. Iya Mhm mhm. Mhm. Mmm. Iya, betul banget sih. <chuckles> Iya, <chuckles> nggak nyadar udah scroll 5 jam, gitu kan. <chuckles> Iya, mhm, heeh.
<chuckles> Iya iya, ya ampun, aduh. Tapi, Kakak, eee, di rumah suka ini nggak sih, eee, nyinyir juga atau mungkin ngingetin keluarga di rumah ada nggak? Biar, nggak ini, gitu kan, sering nggak?
Suka banget, iya, apalagi kayak, "Ih, itu perutnya udah buncit, ayo dong olahraga kurangin gulanya," gitu kan, lemaknya udah tertimbun, kayak, aku nggak suka ngajak juga kayak, "Ayo-ayo," gitu kan. Jadi ya, intinya sih kesehatan itu kan bukan hanya soal menghindari penyakit ya, Kak. Tapi kayak buat menciptakan tubuh dan pikiran itu lebih bugar, dan stabil, gitu kan. Jadi, lebih siap gitu, untuk menghadapi aktivitas sehari-hari dengan rutinitas yang tepat dan pendekatan yang bertahap, ya menjaga kesehatan itu bisa menjadi bagian alami juga gitu kan, dari gaya hidup bukan cuma beban atau kayak kewajiban, gitu kan
<chuckles> Iya iya iya. Heeh. Iya. Iya, bener. Iya, bener Mhm. Iya, Kak. Iya setuju, aku juga sih, ya kadang di rumah kan mulai dari hal-hal sederhana mungkin pas, ada yang masak kan, "Eh, nggak usah ditambahin MSG ya, udah pakai bumbu alami aja." Nah, itu kan cara sederhana kan, tinggal nggak usah dipakai aja, gitu kan. Nah, itu udah mengurangi
Mhm. Iya, iya betul. Iya iya iya, atau garamnya diganti pake garam Himalaya, gitu kan. Gulanya pakai gula Stevia, gitu.
Mhm mhm, betul, yang lebih sehat Heeh, biar lebih aman kan. Jadi, sebenernya banyak ya, cara-cara sederhana untuk jaga kesehatan tubuh, tinggal kitanya aja lagi gitu, yang harus disiplin.
Mmm. Iya. Iya, betul banget, setuju sih Kak. Wah, semoga aja ya Kak, kita bisa tetap, eee, menjaga kesehatan dan, eee, terhindar dari godaan-godaan makanan yang manis-manis. <laughs> Iya. <chuckles> Iya, makasih ya, Kak.
Mhm. <chuckles> Iya nih, Kakaknya juga, semoga cepat sembuh juga ya. <chuckles> Iya, sama-sama, makasih juga. Selamat pagi, Kak.
Iya, sampai jumpa. Iya, selamat pagi, selamat beraktifitas, sampai jumpa lagi Kak.